آه. كنت حاسّة بكده، بس كنت واثقة في ربنا، كنت حاسّة إن ربنا مدّيني ده وقايل لي وعارف إن أنا هاعرف أواجه ده، كنت حاسّة إن ربنا بيطبطب عليَّ، لأنه آمم كنت بالاقي الدنيا متسهّلة في حاجات تانية، آآ، يعني مثلًا في شغلي الناس كانت متعاونة جدًا وما كانوش عاملين لي أزمة، البيت جوزي كان بيساعد مع الأولاد، الأولاد نفْسهم كانوا ربنا
إمم. ماشي. إمم. هو أنا هو أنا كنت لسه هاسألِك أصلًا إزاي الناس اللي حواليكِ كانت بتتعامل معاكِ في ال في الوقت ده، في الوقت الصعب ده؟ أكيد كان ليهم دور كبير.
إمم. ده دي ده أنا حسّيت إن ربنا يعني بيدّيهم صَبْر علشان يصبّروني. آآ الناس دي لأ ليهم فضل كبير، والدتي الله يدّيها الصحة، قعدت مع الولاد، قد إيه الولاد نفْسهم كانوا مقدَّرين برغم صِغَر سنهم برغم إن كان واحد مثلًا عنده 6 سنين والتانية عندها 4، يعني لسه برضو أطفال مش اللي هُم الأعمار الكبيرة أوي، بس كانوا مدركين، وخلّي بالك كنّا كمان طالعين من أزمة الكورونا، فإحنا كنّا لسه حاسّين بأهمية العيلة بقى والأشخاص والماديات دي بترُوح، فحسيت إن كل حاجة بتخدمني، بتخدمني وبتطبطب عليَّ وبتخلّيني آآ أبُص للدنيا إمم. آه، بالضبط، إن أنا أكمِّل طالما لسه فيَّ نفْس وفي يوم جديد هيبتدي زَي ما يقول لك إيه، طالما قُرص الشمس بتشرق <laughs> ففيه لسه أمل، بس واتسلحت بقى بالسخرية بالضحك، بقيت أهزّر في كل حاجة وأفضَل مثلًا كان فيه نكتة دايمًا بيني وبين جوزي أقول له: "اوعى وصيتك يا رمضان،" آه، رمضان هنا نسبةً لرمضان السكري في مسرحية العيال كبرت. <laughs>
إمم. إمم. صح. تقدَري تكمِّلي. إمم. <laughs> صح. <laughs> أيوه، أيوه. طيب كنتِ بتحسّي مثلًا لمّا أنتِ بتقلبي الموضوع ما تخلّيهوش جَد وتخلّيه مثلًا اللي هو إيه، تبسطيه وتاخديه بضحك ومش عارف إيه، ده كان بيخفف الأمور شوية؟